É, eu fico cansada porque eu não consigo dormir de domingo pra pra segunda, eu não consigo voltar ali pra dormir às 22:00 que eu faço no dia de semana, porque o meu corpo já tá acostumado nesses 2 dias a estar indo estar indo dormir 02:00, 03:00, sendo que eu s tenho que acordar e eu acordo segunda-feira 06:00. Então ao invés de dormir aquelas 8 horas, muitas vezes eu eu durmo 6, 5. Até assim, de vez em quando, raramente, mas de vez em quando, 4 horas só de sono, o que não é o suficiente.
Tá. Entendi. Claro. Entendi. Caramba! <chuckles> Ou então aí mas aí foi um domingo memorável, né? Você foi dormir super tarde. Espero que você tenha feito alguma coisa super legal. <laughs>
Pois é. Sim, sim.
Tá, ok.
Não, pior que não. É vendo vendo série, sabe? Vendo série. É.
Vendo série. Ah, mas é bom também. É seu fim de semana, você tem que descansar e tal. Eh, olha
Ah, sim.
então o seu problema é o domingo, né, pelo que eu vejo. A sexta e sábado você consegue manejar bem, o seu domingo é que é que tá um pouco mais complicado, eh, porque você acaba mantem assim, pra você é fácil você, eh, manter a rotina de fim de semana, eh, e aí acaba que que tem um reflexo no no domingo.
É.
Assim, n nenhuma é, então nenhuma das da das sugestões que eu posso te dar aqui vai ser inferior a: "Você vai ter que controlar um pouco o seu domingo". <chuckles> Como, por exemplo, o seu sábado, você pode curtir e tal, beleza. Eh, aí você tem eu vejo várias possibilidades, mas um um 2 possibilidades aqui. No domingo, é você tentar acordar um pouco mais cedo, mesmo que te deixe um pouco mais com sono, pra você poder deixar pra descansar no final do dia. Eh, o que você pode fazer também é usar o seu domingo de uma maneira um pouco diferente, porque no geral as pessoas não fazem nada no domingo, né. Mas tentar fazer algum tipo de atividade física no domingo que te deixe cansada. Então, por exemplo, no domingo você vai tirar pra fazer uma caminhada grande, eh, que é muito bom também pra sua saúde e tudo mais, fazer exercício, jogar algum jogo coletivo. Eh, eu não sei exatamente onde você está, mas talvez se tem se tiver praia, ir correr na praia ou ir, se for verão, ir pra própria praia ou fazer algum tipo de coisa que vai te deixar cansada, entendeu? Porque
Isso. É. Sim. Aham. <chuckles> Ok. Faz sentido, é.

Não, eu acordo tarde. Eu acordo tarde. Ih, eu me deixo dormir até meio-dia, sabe. E eu realmente consigo. Assim, eu não durmo diretão, né. Eu vou dormir, sei lá, 2h, 3h. Acordo 2, 3 vezes novamente pra ir no banheiro. Às vezes, o meu meu próprio corpo me acorda ali no horário que geralmente me acorda no dia de semana. Mas eu viro, eu consigo dormir de volta.
No sábado, eu não v Tá bom. Aham, entendi. <laughs> Claro. Uhum. Sim. Entendi. Tá, então ok. Eh, assim, eu v m mas eu aí então eu não eu não consegui entender ainda. Porque assim, me parece que você tem uma semana regrada e no fim de semana você abre um pouquinho, o que faz sentido. Você quer viver a vida também. Eh, e aí aí você me diz que na segunda e na terça-feira você tá meio cansada por conta do fim de semana, é isso?